Betul. Betul tapi, mmm, kadang kalau misalkan ada lagi ada project yang bener-bener high season nih Kak, itu bisa sampai malam Kak jadi, eee, ada lembur iya. Hmm.
Nah. Hmm. Ada lembur ya? Ada lembur. Oke berarti kita mesti tau dulu nih, Kakak, eee, berapa kali makan di kantor, yaitu, eee, makan siang kah atau ada snack time juga atau sampai makan malam juga Kak?
Oke, mmm, jadi kalau misalkan kalau pola makan aku itu aku biasanya, mmm, tidak sarapan karena, eee, tik kalau orangnya nggak bisa makan pagi, jadi itu langsung makan siang di kantor. Jadi, eee, sekitar jam 12.00 siang biasanya terus setelah itu karena biasanya, mmm, sibuk meeting dan ngurusin kerja ya jadi, eee, biasanya nggak ada waktu buat snack nih. Eee, untuk, eee, snack itu biasanya kalau misal ada, eee, rekan kerja nawarin aja jadi, eee, kayak ada orang bawa snack apa terus habis itu, mmm, aku, mmm, cobain atau mungkin kalau ada rekan kerjaku yang resign itu kan biasanya ada makan-makan, itu baru aku snacking di situ. Ya terus setelah itu biasanya langsung betul, mmm
Ah hah. Oh gitu. Jadi opsional ya? Jadi opsional bukan, eee, se terjadwal gitu snack-nya?
Betul betul. T terus habis itu baru, eee, makan malam, eee, setelah pulang kantor biasanya, tapi kalau misalnya waktu lembur itu makannya di kantor sih Kak.